Mmh. En cas de problème, heu, de le double, la photocopie du passeport, ça fonctionne pour prendre l'avion, heu et tu t'es renseigné sur ça?
<sniffs> Heu, ça ça ça fonctionne pas, mais je sais que ça simplicitera, heu enfin, ça rendra plus facile le fait de faire les démarches, heu, si jamais il m'arrive un problème. Après, je suis assez confiant que ça va pas m'arriver à nouveau parce que, heu, je fais beaucoup plus attention depuis, heu, à toutes mes affaires. En général, heu, je je revérifie tout, heu, 2 fois, heu, je je dirais presque que je suis un peu maniaque en vrai, je pense que ça m'a ça m'a vacciné.
Ouais. Ah ouais, ça ça a changé ton ça a changé ton comportement?
Ouais, clairement. Bah, j'é j'étais du genre à faire attention, mais pas non plus, heu, excessivement, quoi. C'est que tu sais, heu, tu revérifies 1 fois si tu as fermé la porte, mais, heu, pas 7 et là, j'avoue j'avoue que j'avoue que maintenant ouais, je fais beaucoup plus gaffe.
OK. Oui, oui. Depuis, ouais, tu dirais que ça tu dirais que ça a changé ton comportement, pas seulement en voyage, mais aussi quand tu es, heu, chez toi, heu, tranquillement?
Ouais, même quand je suis chez moi, heu, tranquillement ouais, je je fais je fais tout le temps gaffe.
D'accord, ouais, c'est c'est impressionnant ouais, que les sensations que tu as dû ressentir quand tu t'es rendu compte que ton passeport te manquait.
Ah bah, surtout, heu, tu sais, tu es tout seul, tu es à 9000 kilomètres de chez toi, tu as personne pour venir t'aider si vraiment tu as un problème, heu
Ouais, c'est allé vite dans ta tête à ce moment-là, ce ce rapprochement de: «Je suis loin, heu, j'ai pas d'aide»?
Bah, moi la première chose, c'était, heu encore ma carte bancaire, tu vois, je l'ai gelé, heu, j'avais une banque en ligne, heu, ça s'est fait tout de suite, heu, je pouvais toujours l'utiliser sur mon téléphone donc c'était pas trop un problème
OK. Ouais, maintenant, c'est tu dirais que c'est plus simple maintenant, heu
heu, mais c'était vraiment le passeport quoi, c'était vraiment le passeport. Bah, franchement, ça serait arrivé il y a une 20aine d'années, je sais pas si ça aurait été aussi simple. Parce que j'aurais pas forcément eu de photo de ma sacoche, heu, j'aurais pas forcément eu de photo de mon passeport non plus, heu enfin toutes toutes ces choses là, qui font que c'est facile de prouver que c'est à toi, que tu l'as bien perdu. Ça facilite le fait d'aller la récupérer et tout.
Oui, oui, oui.